Certo, insomma, capisco che tu hai dovuto prendere tantissime decisioni un po' per tutti, eri un po' il pilastro, diciamo, in questa situazione, per sostenere un po' la famiglia in questo momento così cruciale e e tenerla insieme. Mh.
Sì. Sì, ehm, se ti posso raccontare questo piccolo aneddoto, tu devi pensare che quest'uomo, è così cattivo, secondo il mio punto di vista, non lo so, probabilmente per il mondo potrebbe non esserlo, non lo so; che dopo la morte di mia sorella, ehm, prese le sue spoglie mortali, e la portò in una regione del Nord, molto lontana dalla nostra, e la fece la fece cremare, e noi non sapevamo noi non sapevamo che mia sorella fosse stata cremata, sapevamo solo che perché andammo al cimitero, e non la trovammo più nel loculo dove lei era di tutto. Ehm, tramite delle persone nel cimitero, sapemmo venimmo a sapere, che lui l'aveva portato in Val d'Aosta, ehm, e e noi pensammo: "Chissà dov'è, uhm, mia sorella, chissà che fine fatto." E io poco tempo fa, questo, ehm, l'i questo inverno scorso, mia figlia mia figlia si è messa a telefono, non so con quali mezzi, è riuscita a chiamare ai cimiteri di a un al primo cimitero che trovato su internet, ehm, della Val d'Aosta, ehm, e mia figlia ha chiesto solo nome e cognome di mia sorella, subito le hanno detto: "Sì, è nata tot" Si, sì, sì è nata tot giorno ed è morta tot giorni, e veniva da tot regiona regione, dice: "No, è stata cremata, ed è stata buttata in natura." È stata un'informazione che avuto così subito. E
Sì, certo. Mh. Mh-mh. Eravate all'oscuro di tutto eravate, di tutto. Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh. Sì. Sì. Incredibile, ce ne saranno di cimiteri in Valle d'Aosta, anche se non è una grande regione. Wow. Mh-mh. Mh-mh. Ho capito. Subito, quindi voi non avete desistito, insomma, in tutti quest'anni in questi anni, non non avevate, ehm, lasciato perdere; eravate comunque sempre pronti a combattere, a capire, a a mh, a dare una fine un po'. Mh.
No. No! No.

No a alla fine ci siamo arresi abbiamo smesso di combattere di cercare di vedere i nipoti, mhmm, abbiamo messo abbiamo anche accettato che mia sorella non stesse qui al cimitero tanto chi chi chi mhmm, c'è chi crede, chi non crede, alla fine erano spoglie mortali che non hanno ehm, però il fatto di sapere che mia sorella fosse stata data in natura è stato e es era libera.
Sì. Certo. Certo. Mh. Okay, quindi è stato liberatorio anche per voi sapere questo, bene, bene, ho capito.
Era libera. E sì, sì, è stata le è stato liberatorio, sì, saperla di nuovo in natura, libera, e senza essere imprigionata da nessuna parte, nelle mani di nessuno.
Mh. Beh sono felice che almeno abbiate trovato un po' di di di consolazione, almeno in quest'ultimo gesto. E tu questa persona sei riuscita negli anni a perdonarla o comunque, uhm, è cambiato il tuo sentimento verso verso questa persona che gli fatto tanto male? Mh.
Sì. Sì. No, semplicemente non mi va di vederla, non mi va di sentirla, uhm, neppure che qualcuno mi racconti
Mh-mh. La vuoi tenere lontana, mh?
Han sì esatto, a me a me non interessa, io penso che la cattiveria alla fine sì, mhmm, io abbia ho perso una sorella, ho sofferto tanto e quando ci penso sto male, ovvio, però io sono sempre convinta che ognuno, le proprie azioni prima o poi esiste il karma, no? Ci si siede sulla sponda del fiume.
Certo, certo. Sì, sì, sì, che si <chuckles> aspettando la spoglia del tuo peggiore nemico, <chuckles> passare davanti a te. I e quindi anche parlare a parte chiaramente riconnettere con tua sorella, con quello che è successo, sicuramente, ehm, il dolore ancora sarà sempre presente, magari la sofferenza, no, però anche ripensare a lui riesci a farlo in un modo più sereno diciamo o ti ti dà ancora una morsa al cuore ricordarlo e parlare di questa persona? Mh.
<chuckles> <chuckles> Sì, eh No, diciamo che io non ne parlo mai, però, ti posso dire, alla fine vanno nell'indifferenza certe persone. Io penso che meno le si nominano, meno le si dà importanza, e più cioè più valgono zero.
Okay. Mh-mh, okay. Mh-mh.